อยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยอะค่ะ ว่ามีสถานที่ไหนไหมอะคะ? ที่ให้ความหมายเชิงจิตวิญญาณกับคุณน่ะค่ะ?
อา ก็มีเหมือนกันนะคะ แต่ว่าสถานที่เนี่ยคือมันค่อน มันค่อนข้างมีหลาย ๆ สถานที่เลยอะค่ะ เอ่อ ตอนนั้นมันเป็นการจัดเป็นทริปท่องเที่ยวกันค่ะ
ค่ะ อา ค่ะ เป็นยังไงบ้างอะคะ? อยากให้เริ่มที่สถานที่แรกเลยค่ะ
ได้ งั้น งั้นเอาเป็น สะ เอ่อ เหตุที่เราต้องจัด อ่า การท่องเที่ยวนี้ขึ้นมาก่อนแล้วกันเนาะคะ คือจำได้ว่า มี มี ผู้ที่ไปร่วมทริปกันน่ะค่ะ เขาเป็นหัวหน้างานเนาะคะ แล้วเขาเองอะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของพญานาค
ได้ ได้ค่ะ ค่ะ อ๋อ อา ทีนี้มาแล้ว มีแบบว่าจิตวิญญาณ ก็คือหัวหน้าชอบพญานาค แล้วเขาทำยังไงคะ? เขามีการชักชวนยังไงคะ?
อา ใช่ ใช่ค่ะ ท่าน อา ท่านมีความเชื่อเรื่องพญานาค แล้วก็มันบังเอิญที่ว่า อยู่ ๆ ก็มีเหมือน จะบอกว่า เป็นหมอดูมั้งคะ ประมาณนั้นมั้ง เขาก็มาทัก มาทักว่า เออ ให้ ให้ลอง ให้ลองไปกราบสักการะดูบ้าง เพราะว่าเราเองเราอยู่โซนภาคใต้เนาะ แล้วความเชื่อด้านพญานาคเกี่ยวกับโซนภาคใต้ มันไม่ค่อยมีค่ะ
อา ค่ะ อ๋อ ค่ะ อา ก็แสดงว่า ที่หมอดูทักนี่คือทักกับ อ่า เหมือน เหมือนเจ้านาย เหมือนหัวหน้า อย่างงี้ ใช่ไหมคะ? แล้วหัวหน้าชวนเลยไหมคะ?
อา มันก็เลย ค่ะ ทักหัวหน้า อา ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ ๆ พอ พอเขามาทักอย่างงั้นนะ พอมาเล่าให้ฟังว่า เขามาทักอย่างงั้นปุ๊บแล้วเนี่ย ด้วยความที่ท่านเองอะเป็นคนมีความเชื่อด้านนี้อยู่แล้วด้วยอะค่ะ มันก็เลยผนวกกัน อา มันก็เลยแบบ อา ใช่ ๆ เขาก็เลยไปบอก เออ งั้น งั้นเขาก็เป็นการเหมือน ส มาชวน ๆ ดูอะว่า "เดี๋ยว เออ เดี๋ยวเรา ไป ไปด้วยกันไหม? ไปเที่ยวกันไหม?" อย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ อา โดยตรง ๆ <chuckles> ค่ะ อะฮะ แล้วความรู้สึกตอนนั้นน่ะค่ะของคุณคืออยากไปด้วยเลย หรือว่ายังมีความรู้สึกที่ลังเลอยู่อะคะ?
อืม ตอนนั้นก็อยากไปนะคะ เพราะว่าพอท่านบอกว่า ท่านจะเป็น เป็น อ่า ไปเที่ยวภาคอีสานกัน จะไปลัดเลาะในพื้นที่ที่เขามีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค อะค่ะ จะพยายามเก็บตบให้ได้เยอะที่สุด อย่างเงี้ยค่ะ เราก็ว่า เออ มันก็น่าสนใจ เพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ ที่เขามีบูมกันเรื่องของพญานาคเยอะด้วยอะค่ะ
อา ค่ะ อา ค่ะ อ๋อ ๆ ก็คือแบบว่ามีชื่อเสียงขึ้นมาเกี่ยวกับทางภาคอีสานว่า พญานาคตรงไหนที่เป็นจุดสำคัญ? แล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยแหละค่ะ มันเริ่มแบบว่า ใช่ เริ่ม เริ่มต้นยังไง? แบบว่าเดินทางแล้วไปที่ไหนที่แรกอะคะ?
อา ใช่ ค่ะ จุดเริ่มต้น ค่ะ มันเริ่มต้นที่คำชะโนดเลยค่ะ
อ๋อ จุดหลักเลย <chuckles>
จุดหลักเลย เป็นที่ที่ท่านต้องไปเลย แบบว่าอยากไปมาก อยากเห็นมาก อยากเจอมาก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ ด้วย ด้วยความที่เราเองเป็นคน เรา เราก็ไม่ ไม่ได้เชิงไม่เชื่อเนาะ เพียงแต่ว่าเราก็เป็นคนที่ ค่อนข้าง ค่อนข้างนิสัยค่อนข้างท้าทายเหมือนกัน เออ ไม่ลบหลู่นะ แต่ค่อนข้างท้าทายเหมือนกันน่ะค่ะ เออ เราก็เลยอยากรู้ว่า เอ๊ะ มัน คือ ไอ้ ไอ้ทั้งหมดที่เขาแบบ เล่า เล่ามา ให้ ให้ฟังว่า เออ ท่านมีความเกี่ยวข้องกับพญานาคนะ นู่นนั่นนี่ เคยเป็นใด ๆ มาก่อนเมื่ออดีตชาติใด ๆ อะ เออ อย่างเงี้ย มัน มันถ้าเกิดว่าไปถึงแล้วอะ มัน มันจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
ค่ะ ค่ะ อา ไม่ลบหลู่ ค่ะ แต่ ท้าทาย ค่ะ ค่ะ คือยังไง? ค่ะ อยากให้เล่าให้ฟังว่า การเดินทางอะค่ะ จากภาคใต้สู่ภาคอีสานเนี่ยใช้วิธีการเดินทางยังไงอะคะ?
เรา เดินทางจากภาคใต้ไปภาคกลางก่อน เราใช้วิธี ไปโดยเครื่องบินค่ะ เพราะว่ามันย่นระยะทาง แล้วก็ย่นเวลาไป แล้วก็จากกรุงเทพเนี่ยเราเช่าเป็นรถตู้ไปค่ะ
อ๋อ ค่ะ ค่ะ ก็คือมาถึงที่ จุดมุ่งหมายใกล้ ๆ กับคำชะโนดนี้ใช่ไหมคะ?
อา เพื่อ ค่ะ ค่ะ ก็ ก็ เช่า เช่ารถตู้ไป เพื่อ ไปที่แรกเลยก็จะไปคำชะโนดเลย ท่านจะให้ตรงไปคำชะโนดเลยค่ะ จังหวัดอะไรแล้วอะ จำไม่ได้เหมือนกัน ที่นั่นค่ะ แล้วก็
ค่ะ อุ อุดรธานี <chuckles> ค่ะ
อ๋อ ค่ะ เออ นั่นแหละ แล้วก็คราวนี้พอ อ่า เราเดินทางจาก พอเราไปถึงที่ดอนเมือง ใช่ไหมคะ แล้วคนที่เขาขับรถตู้น่ะ เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าตรงไปเลยมันจะไปถึงคือเย็นมาก
ค่ะ อา
ถ้าไปเย็นมากเราก็อาจจะเข้าไปสักการะ เอ่อ ท่าน สอง ท่านไม่ได้ ใช่ค่ะ ท่าน ชื่ออะไรแล้วสักอย่างหนึ่ง ไม่ได้ อา เขาก็เลยแนะนำว่า งั้นเดี๋ยวเราต้อง คงฮัง ต้องหาที่พักก่อน แล้วก็วันรุ่งขึ้นน่ะเราค่อยเข้าไป
ไม่ได้ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ แล้วคืนนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรไหมคะ? หรือว่าก็นอนตื่นแบบธรรมดาเลย?
จะบอกว่า เราก็เข้าที่พักกันนะคะ เข้าที่พักกัน แล้วไม่รู้ด้วยความบังเอิญ หรือใด ๆ ก็ไม่แน่ใจ ก็มีการเปิดทีวีกัน เอ่อ เรา เราพักเป็นห้อง connecting เนาะ เราไปกัน ตอนนั้นไปกัน ไปกัน 5 6 คนค่ะ ไปกัน 6 คน แล้ว ก็เป็น connect room สอง ห้อง อา เดินทะลุถึงกันได้ แล้วก็ไปเช็กอินอะไร ก็เข้าห้องพัก ได้อาบน้ำอะไรเสร็จ ก็เลยลองเปิดทีวีดู
ค่ะ เป็นยังไงคะ? อา ค่ะ ค่ะ ก็คือเปิดถึงกันได้ ค่ะ ค่ะ เจออะไรคะ? <chuckles>
เปิดทีวีดูปุ๊บ มันเจอ เอ่อ หนังเรื่องผีจ้างหนัง
อ๋อ ที่มีความ อย่าบอกนะคะว่า หนังมีความเกี่ยวโยงกับสถานที่
ใช่ ที่เขาไป ใช่ ที่เขาไป เขาไป เขาไปฉายหนังที่คำชะโนดอะค่ะ ที่ฉายหนังให้ ให้ ให้สิ่งที่ไม่มีชีวิตดูน่ะ
อา ค่ะ แล้วความรู้สึกตอนนั้นล่ะคะ?
อา ตอนนั้นก็คือ แล้วมัน มัน มันประจวบว่า เปิด 2 ห้องพร้อมกันด้วยนะ
ค่ะ คือเราไม่ เอ๊ะ เรา เอ๊ะ ไหม? <chuckles>
เราจับริโมตค่ะ เขาก็จับริโมต แล้วก็เปิด เราก็เปิดปุ๊บ แล้วมันก็มาปุ๊บ แล้วมันก็เป็นเรื่องนี้ แล้วก็ แล้วห้องคอนเน็กอะ แล้วมันก็เปิดประตูตรงกลางถึงกันอยู่ ใช่ไหมคะ มันก็ได้ยิน 2 ฝั่งเลย เราก็ เราก็เลยลุกขึ้น แล้วก็ คือเราลุกขึ้นพร้อมกันกับอีกฝั่งหนึ่งที่เขาเปิดทีวี ซึ่ง ซึ่งไม่ใช่หัวหน้าเนาะ มันมีคนเป็นน้องอีกคนหนึ่งก็เปิดทีวี เราก็เดินออกมาแล้วมาประจันหน้ากัน จง ตรงกลางห้องอะ
ค่ะ ค่ะ <chuckles> ค่ะ ใช่เลย <chuckles>
เราก็มองหน้ากันแล้วแบบ "เฮ้ย" เราบอก "อืม พี่ก็เปิด" แล้วบอก "เออ น้องก็เปิดนะ" อย่างเงี้ย เออ เราบอก "หือ" เออ ค่ะ แล้วก็กลายเป็น นั่งอยู่ในห้องเดียวกัน เหมือนนั่ง <chuckles> รวมกันอยู่ในห้องเดียวกัน <chuckles> เออ ก็เลย ใช่ ๆ มาดูด้วยกันเถอะ อือ ถูกต้อง แล้วก็ ปิด ปิด อ่า จากห้องหนึ่ง แล้วมาดูอีกห้องหนึ่งค่ะ แล้วปรากฏก็ไม่นอนด้วยนะ ก็คือ ก็คือพอเขาฉายหนัง เราก็ดู เราก็ดูค่ะ อือ
อา ค่ะ เอ๊ะ <chuckles> คือมารวมกันก่อนนะ อย่างงี้ไหมคะ? ก่อนที่จะ นอน <chuckles> ค่ะ อา ดูต่อเลย แล้ว
ดูต่อเลย ดูจนจบเหมือนกันค่ะ
ค่ะ แล้วได้มีการพูดคุยกันในกลุ่มสนทนาไหมคะ ในกลุ่มที่ไปด้วยกันน่ะค่ะ?
ก็ เออ พอเรา ในระหว่างที่ดูไปอะค่ะ เราก็มีการคุยกันไปเรื่อย ๆ เนาะ เอ่อ เดิม เดิม แรกเริ่มเดิมทีอะค่ะ มี มี มีน้องเขาที่รู้จักหนังเรื่องนี้อยู่แล้วด้วยส่วนหนึ่ง แต่ว่าเราเองอะ เราเคยได้ยินแต่ชื่อ แต่ยังไม่เคยได้ดูเลยอะค่ะ แล้ววันนั้นน่ะก็ได้ดูจริง ๆ จัง ๆ อ่า ใช่ แล้วก็มาคิดกันว่า เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปถึง คือพอ พอวันนี้มันเจออะไรที่มัน มันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้ เราไม่รู้เพราะว่าพอเราไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นมัน หนังเรื่องนี้มันอาจจะเป็นหนังที่แบบทุกคนชื่นชอบก็ได้ไหม อย่างนี้ ก็เลยมีการเปิดให้ดู ประมาณนั้น คิดเอาว่าอย่างนั้นน่ะนะค่ะ อืม ค่ะ
ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ แปลก ๆ ค่ะ อา ค่ะ อา ค่ะ ล แล้วพอตอนเช้าที่จะต้องไปเนี่ยค่ะ มีเหตุการณ์อะไรไหมอะคะ หรือว่าก็ไปถึงแบบจุดมุ่งหมายคือคำชะโนด แบบโอเคเลย?
ตอน ตอนเช้าเดินทางสะดวกมากเลยค่ะ มัน มันดูเหมือนคล่อง เขาก็เดินทางคล่องเนาะ เอ่อ ประเด็นที่หนึ่งก็คือพอเราทานข้าวเช้าอะไรกันเสร็จ เราออกจากโรงแรมเพื่อไปขึ้นรถตู้เนาะ รถตู้ก็มารับตรงเวลาดีมาก ๆ ค่ะ ปุ๊บ! ขึ้นรถไป แล้วระหว่างการเดินทางเข้าไปเพื่อไปถึงชะ คำชะโนดน่ะ ก็ไม่ติดไฟแดงเลยด้วย
อา ค่ะ อา ค่ะ โอ้โฮ! ไม่เอะใจบ้างเหรอคะตอนนั้น? หรือว่าก็เฉย ๆ?
ไม่นะ เพราะว่าเหมือนเป็นความเชื่อของเราเองว่า ถ้าเกิดว่าออกมาจากที่ที่หนึ่งในระหว่างที่เราเดินทางอะค่ะ ถ้าเราได้ไฟเขียวมา มันก็จะเขียวตลอดทาง
ค่ะ อา แล้วแสดงว่าราบรื่นแล้ว แล้วทีนี้อะค่ะ พอ
อา คือ จังหวะมันพอดี อะไรอย่างเงี้ย เออ
ค่ะ แล้วพอไปถึงอะค่ะ บรรยากาศ คือเหมือนที่เราจินตนาการไว้ในสมองไหมคะ ก่อนที่จะมาอะค่ะ?
จะบอกว่า ไม่ ไม่เหมือนเลยอะค่ะ คือจากที่เราดูใน ใน ในหนังเนาะ ดูเหมือนมันเป็นแบบพื้นที่ที่มันดู มันดูน่าค้นหา ดูลึกลับ เป็นเกาะกลางน้ำที่แบบ มัน มันน่าจะมีอะไร พิ พิเศษ เออ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ปรากฏว่า พอไปถึงปุ๊บ คน อ เต็มไปหมดเลย
ค่ะ อา ค่ะ ลอย ค่ะ ค่ะ อ้อ แล้วความรู้สึก ความรู้สึกจากที่แบบจินตนาการมาก่อน แล้วพอมาเจอ เจอ อ่า บรรยากาศจริง ก็ คือ?
คนเยอะมาก แล้วก็ แล้วก็มัน เออ ใช่ ค่ะ คือมันรู้สึกเหมือน เอ่อ เหมือนอารมณ์เหมือนไปเที่ยวงานวัดแบบนั้นน่ะค่ะ
อา ค่ะ แล้วมีเหตุการณ์อะไร หลังจากนั้นไหมอะคะ เวลาเข้าไปแล้วก็บรรยากาศรอบข้างเป็นยังไงบ้างอะคะ?
อา เออ คนที่เข้าไป ก็คือสังเกตได้คือคนเยอะมาก ๆ ค่ะ แล้วก็พื้นที่เขา ช ใน ในโซนที่เดินเข้าไปหา หาพ่อปู่แม่ย่า ใช่ไหมคะ ตรงนั้นน่ะค่ะ เออ รู้สึกว่า มันเป็นพื้นที่ ๆ ค่อนข้างพัฒนาแล้วอะ มันมีการ เออ เทพื้นปูน คอนกรีตอะไรเรียบร้อย แล้วก็มีร้านค้าเยอะมาก ๆ โดยเฉพาะร้านขายลอตเตอรี่อะค่ะ เยอะที่สุดเลย
ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ <chuckles> ค่ะ แล แล้วอย่างเงี้ยค่ะ อะ บรรยากาศ 2 ข้างทางที่เข้าไปกว่าจะถึงพ่อปู่แม่ย่า มีบรรยากาศแบบยังไงบ้างคะ มี แบบว่าให้ที่เราจินตนาการหรือดูมาไหมคะ ว่าแบบว่าต้องเป็นแบบต้นไม้ใหญ่ หรือต้นไม้เล็กหรือมีน้ำ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มียังไงบ้างอะคะ?
จริง อืม ค่ะ อา อ๋อ เออ ในระหว่างที่เราเดินเข้าไปที่กำลังจะเข้าไป เข้า เข้าไปไหว้ที่พ่อ พ่อปู่แม่ย่านะคะ อ่า ตอนนั้นยังรู้สึกปกติอยู่ แต่ว่า พอ พอ มัน พอเราเดินเข้าไปตรง ตรงทางที่มันเป็น ที่เขาทำเป็นรูปจำลองพญานาคอะ พอเข้าไปปุ๊บ อากาศมันเปลี่ยนเลยเนาะ ข้างในมันหนาว มันเย็น มันไม่ได้เชิงกับหนาว แต่มันเย็น อากาศมันเย็นสบาย อาจจะด้วยเหตุว่า ต้นไม้มันเยอะก็ได้ค่ะ ต้นไม้เยอะมาก ต้นไม้ค่อนข้างใช้คำว่า รกทึบได้เลยอะ
ค่ะ ค่ะ เป็นยังไงคะ? อา ค่ะ ค่ะ ค่ะ อา แล้วอย่างงี้อะค่ะ จาก อ่า อ่า สภาพอากาศที่เปลี่ยนไป ความคิดหรือความรู้สึก คุณรู้สึกยังไงบ้างไหมคะ?
อา มัน มันก็ให้อารมณ์นะ เพราะว่ามัน มันต่อเนื่องมาจากการดูละครเรื่องผี จ เออะ เป็นหนังเรื่องผีจ้างหนังมาเมื่อคืน เออ มันก็เลยให้อารมณ์ต่อเนื่อง พอเราเดินเข้ามา คนที่ คนที่เขาเดินสวนออกมา อ ที่ ที่เรา เดินสวนกับเรากันน่ะค่ะ ก็มีบางคนที่สบตาเราแล้วก็อมยิ้ม บางคนก็มองหน้าเรา แล้วก็เดินผ่านไปแบบลอย ๆ แล้วแบบ หือ ข้างในมันมีอะไรหรือเปล่า? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ เราก็ เราก็เดินตรงไปเรื่อย ๆ แต่ว่าในความรู้สึกก็คือมันเย็นจริง ๆ แล้วก็มัน มันรู้สึกเหมือนมันให้ มันให้คำ ความขลังด้วยอะ ด้วยเหตุที่มันเป็น น่าจะเป็นเพราะว่ามันเป็นป่ารกเนาะ แล้วมันเป็นป่าที่แบบต้นไม้สูง ๆ ทั้งนั้นเลยอะค่ะ อา ใช่ ๆ ก็เข้าไปไหว้ข้างใน ค่ะ
<chuckles> เมื่อคืน ค่ะ ค่ะ เป็นยังไงคะ? อา ค่ะ เกิดอะไรขึ้น? <chuckles> ค่ะ ค่ะ อา บรรยากาศได้ ค่ะ แล้วพอเข้าไปสัมผัส เป็นยังไงบ้างคะ?
อืม
อ็อก อา ก็ ค่ะ
ความรู้สึกเราเองอะเราไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะ เรา เราก็แค่ไหว้ มาซื้อ ซื้อของ อ่า เขาเรียกทอนเนาะ ทอนของใช่ไหม ทอนของสำหรับการไหว้อะค่ะ ก็เข้าไปไหว้ กราบอะไรปกติเนาะ แต่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเกิดขึ้นกับหัวหน้าเรา คนที่ คนที่เขาทักมาอะค่ะว่า เออ เขาอาจจะมีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกัน อะไร อะไรเงี้ย ท่านก็เอา เอาบายศรีเนาะ บายศรี อา ใช่ เขาเรียกว่า บายศรี ไปถวายอะค่ะ พอถวายเสร็จปุ๊บ ท่าน ท่านร้องไห้ ในสังเกตที่เราเห็นคืออยู่ ๆ ก็ร้องไห้
อา อ๋อ ค่ะ ค่ะ แต่นี่ล่ะคะ? เป็นยังไงคะ? อา ค่ะ เกิด อา อยู่ ๆ ก็คือหัวหน้าที่ชวนมาร้องไห้เลย
ใช่ ดูอยู่ใช่เปล่า? ใช่ ใช่ ท่านก็ร้องไห้ น้ำตาไหล ร้องไห้ งงสิ! ตอนนั้นก็คือแบบตกใจว่า มันเกิดอะไรขึ้น ใครทำอะไรท่าน อะไรหรือเปล่า? อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็อยู่ ๆ ก็มีเหมือน ค คนแต่งชุดขาว
เรางงไหมคะ? อา ค่ะ ฮาม
มีคนแต่งชุดขาวคนหนึ่งเดินเข้ามาหาหัวหน้าเรา ซึ่งน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่แถว ๆ นั้นแหละค่ะ ท่านเขา เขาก็เดินมาแล้ว เขาก็เอา เหมือนไม้เท้ามั้งคะ เอามา เอามาวางที่ศีรษะ ของหัวหน้าเราเนาะ แล้วท่านก็
ค่ะ อา มีการเหมือนพิธีกรรมเล็ก ๆ เกิดขึ้น ค่ะ
อา ๆ ค่ะ ๆ แล้วท่านก็สวดมนต์ ท่องคาถาอะไรก็ไม่รู้หรอก ทำปากพึมพำ อะไรสักอย่างหนึ่ง แล้วอยู่ ๆ หัวหน้าเรา ท่านก็เหมือน เหมือน เหมือนรู้ รู้สติรู้ตัวกั้น ท่านก็หยุดร้องไห้ แล้วเขาก็ผูก ผูกข้อมือด้วย ด้วย ส-เส้นด้าย ด้วยสายสิญจน์ให้ อา ค่ะ อา
ค่ะ อา ค่ะ แล้วเพื่อนที่ไปด้วยกัน 5-6 คนนี่มองหน้ากันไหมคะ?
เพราะว่าตกใจนะ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น พอออกมาจากตรงนั้นน่ะค่ะ แต่ว่าไอ้คนที่แต่งชุดขาวเขายังมากับเราด้วยเนาะ แล้วเขาก็เป็นคนพาเราไป ไปที่ต้นมะเดื่อ
ค่ะ อ๋อ ไปเหมือนสถานที่สำคัญของที่ตรงนั้น
เออ ไม่ ไม่ ไม่แน่ใจว่า สำคัญหรือเปล่าอะค่ะ แต่ว่าเขาพาไปเที่ยวกับตี ไปที่ต้นมะเดื่อด้วย แล้วก็ให้ ให้ไหว้ที่ต้นมะเดื่ออีกรอบหนึ่ง
ค่ะ อา แล้วเกิดเหตุการณ์อะไรอีกไหมอะคะ?
อืม ที่ต้น ที่ต้นมะเดื่อไม่มีอะไรค่ะ ก็ไหว้ปกติ แล้วท่านก็พาเรามาที่ ที่บ่อน้ำ ใช่ เป็นบ่อน้ำค่ะ หลังจากพอเสร็จจากบ่อน้ำปุ๊บ ท่านให้เราไปส่องดูที่ต้น
ค่ะ
ต้น
อา
ต้นมะพร้าวที่มันไม่มีใบแล้ว
อา ค่ะ เป็นยังไงคะ?
เออ เราก็ เราก็ส่องดูไปข้างบน เขาบอกให้ส่องทุกคน ถามว่า "เห็นอะไรไหม?" ทุกคนก็ตอบเหมือนกันว่า "ไม่เห็นอะไร" แต่เราบอกว่า เรา เรามองขึ้นไป แล้วเราเห็นก้อนเมฆที่มันเป็นเหมือนประตู
ค่ะ อา เหมือน เหมือนคุณเห็นคนเดียวเลย
อยู่ด้านบน อา ใช่ เราบอก "เราเห็นก้อนเมฆที่เหมือนประตูอยู่ด้านบน" แล้วเขาก็ยิ้ม ๆ แล้วเขาก็บอกว่า "ให้มาดูทำไม?" เราบอก "ไม่รู้เหมือนกันว่า มาดูทำไม?" <chuckles>
ค่ะ <chuckles> ก็คือ เป็นปริศนา <chuckles>
มาดูต้นไม้ทำไม? "เออ ดูทำไมต้นไม้? มันไม่เห็นมีอะไร แล้วมันก็ประหลาดด้วย เพราะว่ามันเป็นต้นมะพร้าวที่มันไม่มีใบ อันเนี้ยมันน่าจะตายแล้ว" พูดกับเขาอย่างเงี้ย
ค่ะ อืม แล้วเขา หลังจากนั้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไหมอะคะ?
อา ก็หลังจากที่คุยอะไรกันเสร็จ ใช่ไหมคะ เขาก็พาเราออกมาด้วยนะ เขาเป็นคนพาเราออกมา น่าจะเป็นด้วยเพราะหัวหน้าท่านด้วยแหละ ก็ ก็นำออกมา แล้วก็ เขาก็มาพูดให้ฟัง มาพูดให้หัวหน้าเราฟังอะเนาะว่า คือท่านบอกว่า "อาจจะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องอะไรใด ๆ กัน ถ้าเป็นไปได้ ก็ให้กลับมาสักการะเป็นประจำทุกปีนะ" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อา ค่ะ ยังไงคะ? อา ค่ะ โอ้โฮ แล้วความรู้สึกคุณ ที่ได้ไปสัมผัสสถานที่นั้น มีความรู้สึกยังไงบ้างอะคะ?
อา เป็นสถานที่ที่อยู่ในบริเวณที่เป็นคำชะโนดเลย ที่เป็นแบบไปเจอพ่อปู่แม่ย่าเลยอะค่ะ มันให้ความรู้สึกถึงความขลัง บรรยากาศขลัง แล้วดูศักดิ์สิทธิ์ ใช่ แล้ว แต่ พ พอออกมาจากโซนนั้นปุ๊บอะค่ะ มันกลายเป็นอีกอารมณ์หนึ่งไปเลยอะ
ค่ะ อืม ค่ะ อา เหมือนอีกโลกหนึ่งไปเลย
เออ มันเหมือนแบบเป็นตลาด อย่างงี้เลย อืม ค่ะ ประมาณนี้
ค่ะ โอ้โฮ วันนี้ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่มาแชร์สถานที่ที่แบบเชิง ความหมายเชิงจิตวิญญาณให้ฟังอะค่ะ ก็มีเรื่องเยอะแยะเลยนะคะที่เกิดขึ้น ขอบคุณมากนะคะ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ด้วยความยินดีมาก ๆ ค่ะ สวัสดีค่ะ